いや、これがね、運動してたんですけど、あの、コロナになって、あの、うん、あの、ジムに行けなくなって、ほんとにま、それこそ週に、うん、4、5回ぐらいはジムに行ってたんですけど、うん、 で行けなくなって、ま、それから、あの、非常に、いえ、腰重くなって、もうそれ以来運動 ですよね。
うん。 ええええ。 うーん。 はい。 うん。お、すごい。うん。 ええ。 うん。 うーん。 分かります。ちょっともう時間が空いちゃうと、もまたすぐにもう行く気なくなりますよね。うーん。
ですよね。なんで、もうもう今ほんとに運動したいってね、おの、体重とかも増えてしまうんで、うん、運動したいと思うんですけど、まあ、体が、うん、なんか動かないというか、気が気持ちがもう、こそこまで持っていけないというか。で、うんうん。で、運動するとね、ほんとに気分がいいってのものすごい分かるので、ま、以前やってたっていうこともあって、で、さらにこう体重が減ったりとかして、それも、いわゆる、え、セルフエスティームにすごくいいうん、そうなんですよね。なんでやりたいんですけど、ま、やるなんですかね、モチベーションがこう、ああ、そこまで、<sniffs> うん、行かないっていうんですかね、そう。
うん。 うーん。 うん。 うん。<laughs> うんうん。わかりますわかりま。 うーん。 うん。 うん。 繋がりますよね。うーん。 うーん。 <laughs> うん、うん。 かります分かります。私も一回止めるともうずっと行かなくなったこと、何度もあります。なので、ほんとそれの繰り返しです。行って、頑張ってる時もあれば、やっぱりこうあの、クリスマスホリデーとか、家族とか、色々こうやることが多い時って、後回しにすると、それがいっしゅうかんぐらい続くと、もう、あ、ままた今度にしようみたいな、なったりするので。うん。
うん。あ、そうですか。うんうん。<sniffs> うん。 あ、ですね。 うんうん。 うん。 あ、やっぱりそうなっちゃいますよね。だから、運動って基本的にちょっと体に大変な、ていうか、こうね、あれなので、ま、体が、ま、やりたくないっていうこう自分のえ、怠けというか、あの、うん、心があの、勝ってしまうっていうか、ね、で、運動がほんとに、もう楽なものであればいいんですけど、体にちょっと、え、負担というかね、うん、負荷かかるものじゃないですか。
うーん。 うん。 うん。 うん。 うーん。 うーん。 うん、負荷が、 かかりますね。うーん。
なんで、ま、自然にこうやりたくない方向に行ってしまうのか。そう、そうなんですよね。なんで、ほんとは、うーん。もっと続けたかったんですけど、ま、やむを得ない理由でね、こう、ちょっとそれが途切れてからは、ほんとに何にもやってなくて、いや確かにおっしゃるように、<sniffs> 体の調子もそんな良くないですし、うーん、でセルフエスティームも良くないですし、ま、体型体型維持もできないみたいなとこもあったりとか。
うん。<laughs> に行きますよね、後回しに後回しに。うーん。うーん。 うん。 うんうんうん。 うーん。 うーん。 <laughs> うんうん。 うんうん。そうですよね。運動、ちなみになんか好きなスポーツとかあるんですか？そあの種類とか。
<sniffs> うんうん。